Oye, fíjate que, bueno, más que nada, quisiera ver si me puedes dar a lo mejor, un consejito, porque mira, permíteme, te explico. Resulta que yo tengo bueno, tenía una pareja, más que nada, y pasaron algunas cosillas. El caso, es que empezó a haber mucha desconfianza, por parte de de ella hacia mí, y luego yo también le empecé a tener mucha desconfianza, y por cosas personales que pasaron, y todo eso. Y empecé a tener un pensamiento bien diferente, de que dije: "¿Sabes qué?, si ella, hasta cierto punto, como que me está dando a entender, de que en cualquier momento, se puede agarrar a un cualquier otro hombre, de que pueda hacer ese tipo de cosas, y así". Dije yo: "¿Por qué yo no? ¿Por qué voy por qué voy a permitir solamente que ella haga ese tipo de cosas?, que no sé qué". Ahora sí que tuve un pensamiento demasiado retrógrado, por decirlo de alguna forma. Y, pues, bueno, eh, resulta que se me dio la oportunidad, salimos con unos amigos, que no sé qué, sabe qué más. Yo no soy una persona que toma normalmente, y resulta que esa vez, empecé a tomar, y tal cual, empecé a tomar, y que no sé qué. Y así, y que una cosa empezó a llevar a la otra, empecé a conocer una chica ahí, y así. Pues, bueno, eh, me terminé besando con ella. Después de eso, eh, pues ahora sí que la terminé conociendo un poquito más. Eh, y después de sem se terminó enterando mi novia, y pasaron muchísimas cosas. Pues, obviamente, como te imaginarás, terminamos. Me empezó a decir muchas cosas, que no sé qué, y sabe que más. Y me empezó a enseñar mensajes, donde a final de cuentas, eh, realmente como que todo lo que yo sospechaba, y como que todas esas ideas, ten que tan vacías que tenía, de que ella me estaba engañando, que no sé qué, y sabe qué más. Y que yo se lo quería regresar, y que por eso hice eso, y así. Resulta que al final no pasaron. Todo fue bueno, no sé, realmente qué onda. El el problema no es ese, el problema es que quiero Bueno, al final de cuentas, aprendí de mi error, y ya no quiero culparme. Y no quiero como que como que llevar esas inseguridades a mis siguientes relaciones. Y por eso ando buscando más que nada, eh, un consejito tuyo, para poder como que dejar todo esto que pasó, atrás. Y poder enfocarme en esta nueva relación, que que que quiero tener con una persona, y todo esto. A ver si me puedes dar, a lo mejor, un consejito.
Sí, o sea, sí sí fue una situación que sí te abrió como que, de cierta manera, los ojos, de que: "Wao, este, tal vez, am, eran más ideas mías". Pero, por ejemplo, ¿eso hace cuánto fue? ¿Lleva mucho que fue este rompimiento o esta acción?
Eh, de que terminé con ella, fue hace más o menos como unos 6 mesecitos, 7 mesecitos, algo así de ese más o menos, poquito más, poquito menos, eh, y empecé a conocer una chica que, pues, ahorita me está empezando a llamar la atención. Cabe recalcar que mi última pareja, eh, ella ya tiene pareja en este momento. De hecho, me tocó ver ahí, bueno, ahora sí que por culpa de un amigo, de que me empezó a decir, de que: "Oye, ya viste qué tal, anda allá, que no sé qué, y sabe qué más". Y entré a su perfil, y efectivamente, ya me tocó ver fotos que tenía con la con esta otra persona y todo eso. Y hasta cierto punto, pues, obviamente, aunque ya haya pasado tiempo, pues, como que me terminó doliendo, me sentí atacado de muchas formas. Y luego dije de que: "A la torre, qué hipócrita soy", porque a final de cuentas yo terminé haciendo algo súper malo, que fue lo que terminó la relación y todo eso. Y es como de que, ¿por qué me siento así? Y y, pero bueno, respondiendo ahora sí que a tu a tu pregunta, eh, sí t tiene que terminamos as algo como 5, 6 mesecitos, y, eh, en estos días he estado conociendo a una chica nueva. Que sí me está llamando la atención, y sí me gustaría como que llegara a algo bien con ella. Solamente que no me gustaría arrastrar como que este tipo de inseguridades al presente.
Qué bueno que también te des como que ese tiempo para como, precisamente reflexionar y decir como: "Ya no quiero traer lo mismo a mi nueva relaciones de inseguridad que desató lo que desató". Pero, por ejemplo, cuando tú la engañaste con esta chica, ¿tú lo pensabas hacer como venganza, con dolo, o realmente fue porque te atrajo tanto la chica que no pensaste ni siquiera que la ibas a engañar?
Eh, es que, bueno, como te comenté al inicio, yo, eh, mi bueno, mi ex pareja de aquel momento me daba a entender como que se estaba viendo con otra persona, que no sé qué. Y me había tocado ver como que unos comentarios ahí por Instagram de cuando ella subió una foto, y un chico le terminó contestando con corazones y no sé qué, y, pues, la verdad yo sí pensaba eso. Dije: "A la torre, ella me está engañando, que no sé qué". Y dije, pues, bueno, la verdad es que sí, sí cuando del desde el inicio, desde que llegué en esa a esa noche que venía haciendo un a un bar ahí medio famosito donde yo vivo, eh, esa fue la intención desde el inicio, de que: "¿Sabes qué? Si se me da la oportunidad de conocer a alguien, o de tener a algo, que no sé qué, lo voy a tomar, así, de todas maneras ella ya me puso el cuerno". Y lo que que yo quería era eso, como de que le llegara ese mensaje, y que se diera cuenta de que realmente pasaron las cosas así, que no sé qué, y así, pues, tal cul tal cual como que tratar de pegarle duro en el ego y que se diera cuenta de que, pues, eh, 2 podemos jugar esa mismo lo bueno, lo mismo que estaba jugando ella. Pero, pues, oh, sorpresa. Al final, realmente, como que nunca pasó nada de eso. Ella me explicó cómo estuvieron las cosas y todo eso, y, pues, sí, el que terminó quedando mal fui yo.
Guau, o sea, sí sí fue impactante, pero también fue como que este esos pensamientos que estaban en tu cabeza de que: "Ella me había dicho que en cualquier momento si ella quiere se consigue a alguien más. También le quiero demostrar que si que si ella dice lo mismo, yo también puedo conseguirme a alguien más". Y también como que de cierta forma validarte de que era una cuestión de decir todas formas de ego, pero lo que tú aprendiste en esa experiencia fue valioso, y ahora te puede ayudar mucho a reconstruir una nueva relación. Dices que estás conociendo a alguien nuevo y que quieres empezar con ella algo, pero no quieres cargar los errores del pasado. Pero ahorita, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú sientes que sí hubo áreas de oportunidad? No te sientas culpable, porque de los errores, am, todo se aprende, dirían las personas grandes, y aparte, ah, un error no define lo que eres, un error no define que: "Ay, eres una mala persona, eres un infiel para siempre". Así vas a estar como que fue algo que momentáneo, que no te define por el resto de tu vida, pero en este momento, ¿tú te sientes muy culpable? O, ¿de qué forma te sientes tú cuando recuerdas ese suceso?
Pues, la verdad es que, siento que es una combinación de todo, de todo así en general, y justo eso que me dijiste como de que: "No te sientas culpable", eh, la verdad es que hasta cierto punto, pues, es como que es imposible que no pase eso. Algo que también me gustaría decirte es que, hasta cierto punto, no sé si sea correcto como que no sé, yo tengo como que este pensamiento de que ahora en adelante quiero que eso te todo sea supertransparente, de que no haya como que ningún tipo de de ocultar algunas cosas, o de mentiras, así. Y, por ejemplo, mm, eh, la última vez que hablé con ella sí me empezó a hacer como que comentarios relacionados a los ex. Y me dijo un comentario así como de: "¿Y tú terminaste y tú cómo terminaste con ella?", me dijo. Y ya, yo medio le conté, o sea, no le conté como que las cosas que pasaron tal cual, pero, pues, le dije, no, pues, que terminábamos ahora sí que por problemas personales, de que ya no nos entendíamos, que no sé qué, y sabe qué más. Pero, hasta cierto punto, le terminé mintiendo. Entonces, no sé si tú tú qué piensas relacionado a esto, si por ejemplo sea una muy buena bueno, sea una buena opción, no sé si u eh, sea buena. Pero, pues, tal cual, de de ser claro y decirle: "¿Sabes qué?, mira, en aquel entonces pasó esto y esto, y terminé haciendo esto". Probablemente, bueno, le terminé contando esto a un amigo, y me dijo de que: "No, no, no, no, no, no deberías decirle eso, que no sé qué, porque solamente le vas a generar inseguridades y así". Pero hasta cierto punto, por ejemplo, si si fuera al revés, que ella lo terminó haciendo, a mí sí me gustaría saberlo, pues, no sé si me explico. Entonces, eh, no sé tú cómo lo estás escuchando, si a lo mejor si, si es algo que valga pena o no. Ahora sí que, desde tu experiencia, ¿qué m qué me recomendarías?
Por ejemplo, tú sientes, eh, lo que tú comentas de que tú a ti si, eh, tú hicieras lo mismo, te gustaría que te lo dijeran, y viceversa. Pero, ¿tú cómo opinas? ¿Es más para ayudarte a ti a tener un cierre, o sí crees, eh, en los rastros que llegabas a conocerla, que sí le gustaría a ella saber la verdad, que sí estaría más tranquila, no le generarías inseguridad? Porque más que nada en la relación ustedes 2 son los que se conocen mejor, como que las personas externas, ah, sí pueden dar como que cierta opinión, pero los que se conocen bien, bien, y saben lo que hubo en toda la relación son ustedes. Si tú consideras que ella va a aceptar esta verdad y va a tener como una liberación, un cierre y va a estar tranquila, le puedes decir. Pero si opinas siendo honestos contigo siendo honestos con uno mismo y así, am, bajita la mano haciendo retrospectiva. Si es más como para que tú estés tranquilo y que tú lo liberes, pero va a afectar a la otra persona, tal vez deberías poner una balanza. Si de un lado está mejor ser egoísta, pero, mm, sentirme libre, o tener eso todavía ahí, pero dejar que la otra persona viva en paz.
Okey, fíjate que no lo había tomado Bueno, no lo había pensado más que nada como desde ese punto de vista, eh, y ahorita que justo, más que nada cuando estabas hablando, no sé, me empezó a retumbar todo, y empe y literal, dije de que: "Oye, creo que realmente lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por ella". Entonces, mm, sí, muy probablemente no valga la pena como que hacer ese comentario tal cual. Simplemente, bueno, como que sí va a ser el efecto contrario, de que le va a terminar generando como que inseguridades, de que va a empezar a a sobrepensar ahora diciendo de que: "Mm, de que, a lo mejor, vuelve a ser lo mismo, o de que a lo mejor está buscando la oportunidad, o a lo mejor es así él". Y sí, sí, bueno, realmente sí lo tengo que poner con un como que en una balanza, porque hasta cierto punto, como que ser transparente y todo eso Yo siempre he pensado que prefiero mil veces una verdad que me duela, a una mentira que me haga sentir mejor. Porque, pues, al final de cuentas, yo siento, que hasta cierto punto, es muy común y muy normal, de que todo todo se termina sabiendo, para bien o para mal, todo se termina sabiendo. Entonces, eh, sí, fíjate que sí lo voy a tener muchísimo en cuenta, eh, no me gustaría como que arruinar esto, porque, al final de cuentas, sí, s por lo menos, te da de momento, sí me ha demostrado ser una chica que valga la pena. Luego, me gusta mucho cómo nos llevamos, siento que estamos como que muy conectados, tenemos muchas cosas en común, eh, y luego, es una persona muy buena. De momento, me ha demostrado de muchas formas que, pues, me quiere, y me lo está demostrando tal cual así, eh, tenía rato que no sentía como que, tal cual por decir, de alguna forma como que bonito, como si alguien me quisiera, eh, porque terminé quedando como que con esa herida de abandono y y medio raro, sí, incluso de traición. Sentía un cúmulo de cosas así, medias extrañas. Pero sí, fíjate, te voy a terminar tomando la palabra y y más que nada lo voy a volver a pensar, lo voy a poner en una balanza y voy a ver cuál cuál com bueno, qué me convendría más, más que nada.
Am, sí deberías <laughs> sí, sí. Haz como que esa pregunta, tú sólo te la puedes contestar. Y está bien, vas avanzando. Y lo que te dices, mm, tienes razón, al hecho de que no debí decirte, que te sentías que cuando alguien te dice: "No sientas culpa", no evita que no sientas culpa. Es como un échale ganas, que no con eso ya se soluciona todo. Pero vas en muy buen camino, en hacer retrospectiva de que quieres algo nuevo, y ver los errores del pasado. Tal vez, en un futuro, llegues a entender, qué fue lo que hiciste con lo que tenías. Tal vez, sí hubo ciertas cosas que no volverías a cometer, pero te ayuda en el futuro a no volverlas a hacer. Y también, a cerrar este ciclo que tuviste con esta persona. Eh, has te digo, haciendo retrospectiva, tú sabrás si es correcto, es oportuno decirle, o o no. Y saber si, si sí va a estar más liberada. Y también tú te vas a poder sentir mejor, de cierta forma, a no sentirte tan culpable, o co cargar con esa culpa, en toda tu vida. Porque te digo, un un evento del pasado, no te define en el futuro, ni va a definir tampoco tu presente. Solo es algo que pasó, que sí te da enseñanzas, y todo lo que quieras, pero sigue sien sigue estando en el pasado. Así que, vas a ver que vas a estar bien.
Eh, y la verdad que sí. Más que nada, agradezco muchísimo de que me hayas escuchado. Fíjate, que no había tenido la oportunidad, de hablar eso con alguien, porque hasta cierto punto lo sentía como que como que ridículo, como que no valía la pena. Y y, ¿sabes?, me sentía incluso, inseguro de La verdad, agradezco muchísimo que me hayas escuchado, y más que nada, que no me hayas juzgado de ninguna forma. Y al contrario, me terminas dando unos consejitos muy buenos, que probablemente, lo voy a terminar, ah, eh, aplicando, sí o sí, porque porque sí. Es que realmente, no no <chuckles> como que no quiero, andar acarreando este tipo de cositas a la siguiente, y que sea un así, un ciclo sin fin. Y, pues, bueno, aprecio muchísimo todo. Espero que pases bonita tarde, y que todo te vaya súper bien.
Igual. Hasta luego. Lo disfruté. Bye.